Acı. Eee, burada pul biber yok, eee, acı pul biber yok. Küçük böyle minicik böyle tırnak, eee, büyüklüğünde küçük biberler var kırmızı, çok acı. Eee, genelde onları koyuyorlar, biraz yağda kızartıyorlar, o acısı çıkınca o biberleri atıyorlar. Eee, hani, şey, bırak s ııı, vermek için, hani, ımm, aroma katmak için onu kullanıyorlar, bir acı yok burada. Nane yok, eee, yani, eee, envaiçeşit yeşil o bütün hepsi var, eee, şeyine kadar, maydanozuna kadar, işte dereotu, hepsi kurutulmuş var ama nane çok az var. Eee, şey çok fazla var burada, yani, baharat denmez ama, emm, ne deniyordu ona? Imm, <tsk> maydanoza benzeyen var ya, bir değişik bir kokusu var. Değil, değil. Eee, maydanoz gibi görünüyor, ayırt edemiyorsun. Eee, us ismini unuttum ya.
A! Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Hıı. Dereotu mu acaba? Hı hı. Evet, farklı bir şey. <chuckles>
Şey, ımm, Japon mutfağında falan çok kullanılır. Eee, neyse unuttum, ondan çok var. Ben her defasında maydanoz alıyorum diye bir geliyorum, eee, o çıkıyor, "Allah'ım," diyorum, "yine bundan almışım." yani yiyemiyorum da. Burada biraz daha, eee, yoğun kullanılıyor mesela o, eee, onun dışında ne olabilir?
Hı hı. A! Anladım. Evet. Bir de s son olarak şey sormak istiyorum sana. Eee, böyle, misafirlerin arasında vejetaryen ya da çocuklu aileler olduğunda mesela ya da alerjisi olanlar olduğunda, öncesinde bir ön görüşme yapıyor musun misafirlerinle? Mesela ona göre menünü düzenlediğin oluyor mu yoksa tamamen sabit bir menün oluyor, hiç sormadan mı hazırlıyorsun?
Hı. Hı hı. Hı. Eee, burada çok önemli bu. Herkes bir davet vereceği zaman, eee, "Bir alerjin var mı ya da intoleransın var mı?" diye soruyorlar. Eee, bu Türkiye'de bizde yoktu, eee, şu anda bende de var, hani, iii, rahatsız olduğu bir şey varsa
A! Harika. Hı hı. Evet. Anladım, çok güzel bir alışkanlık edinmişsin gerçekten. Çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Çok keyifli bir sohbetti.
Evet. Ben teşekkür ediyorum, görüşürüz.